Algo como no sé Ajá, que pongas alarmas, no sé.
Híjole, ¿qué crees? Que que, yo creo que, tanto así como una aplicación no, creo que sería más como lo que mencionas de de las alarmas, ¿no? Creo que es lo lo más, este, como que digital que que utilizo, porque sí intenté llevar, este, una agenda electrónica, o que sí una aplicación que organizara mis tareas, pero la verdad es que, al final se me terminaban pasando, o algunas aplicaciones, este, para que te mandaran el recordatorio, eh, cobraban. Entonces, como que tampoco ya no quise investigar tanto de en ese sentido de qué aplicaciones podría usar y preferí, este, anotarlo, anotarlo en un en una agenda física.
Ujú. Sí. Ah, y a y un poquito más de voluntad, ¿o qué? <laughs> Como bueno, aquí hay que ponerse juicioso porque esto toca hacerlo y y no puedes tampoco estar dependiendo ta de de de las apps y de todas las aplicaciones como para que, de alguna manera controlen tu vida, o sea, ¿sí? Ya. Crear esos hábitos, sí.
Exactamente, sí. <giggles> Exactamente. Sí, sí, así tal cual lo dices. Se torna a veces un poquito complicado el tener tantas aplicaciones y a veces también, este, cansa, ¿no? El tener el celular todo el tiempo, la computadora todo el tiempo. Ay.
Todo el tiempo. Ay, y te quería preguntar sobre eso. ¿Sientes que de pronto se afectó algo en tu bienestar? No sé, eh, de pronto tú sueño, tú estado de ánimo, tú motivación, ah, como que se hubieran bajado, porque pues una cosa es ir a la oficina, encontrarse con personas, reírse, compartir experiencias, ¿no? Eh, el el el hecho de levantarte, po vestirte, ponerte tu mejor pinta para para ir a trabajar, y ya quedarse en casa, eso tiende a ser un poco, a veces rutinario. ¿Cómo cómo lidiaste con eso? O o como sin sin que te fueras a quemar, o a sentirte que no ibas a poder, eh, estar haciendo esto desde casa.